Kayak diusir ya.
Iya, kayak enggak boleh beli pakai voucer gitu kan, karena harganya kan jadi jauh lebih murah. Nah, kalau misalnya kayak gitu, ya ngapain gitu kan kerja sama, sama pihak aplikasinya gitu kan. Bukan kayak pengalaman pertama aku sih, jadi aku pengalaman pertama pakai aplikasi itu, terus aku nyoba lah gitu kan, eee, kayak menjelajahi "Voucher apa nih," gitu kan yang ada di aplikasi itu. Nah ketika beli ayam nasi ini, aduh gak recommended deh gitu kan, kayak pedagangnya gitu. Padahal kan itu kayak penjaganya ya, bukan yang punya tokonya. Kenapa sih kok kayak gitu? Gitu kan. Terus aku kayak disuruh nyari outlet lain, Kak, sampai aku nyari-nyari tuh.
<chuckles> Astaga. Iya, kenapa ya? Mhm. Mhm. Oh. Iya. Itu cuman kasirnya kan? Heeh.
Sampai akhirnya ketemu lah, tapi lumayan sih, jaraknya itu jauh dari rumah, dari situ kayak, oh seneng lah kalau misalnya mau beli ayam ini tinggal datang ke sini aja gitu. Jadi udah tau juga.
Oalah. Iya, jangan yang ke yang tadi itu ya karena, enggak ramah.
Iya ramah. Nah terus yang aku toko datengin yang terakhir kali, kayak kakaknya tuh, "Kak, ini ayamnya masih beku nggak papa nunggu?" "Iya nggak papa, Kak," gitu. Terus kayak bilang maaf juga gitu kan, udah nunggu lama. Jadi kayak, ah kalau males li kalau mau beli ayam, ya udah ke sini aja gitu kan. Jadi, ngaruh banget sih, Kak, iya betul.
Mhm. Iya, baik sekali ya itu ya. Terus, eee, akhirnya, eee, apa namanya, itu Kakak pakai aplikasi apa namanya?
Pakai aplikasi apa ya, aku lupa sih, Kak, namanya tuh, tapi kayak dari Q gitu.
Qpon. Qpon ya.
Nah, iya betul. <chuckles>
Oh, iya iya iya, tau kalau itu sih. Heeh.
Iya, jadi dari situ tapi sebenarnya ada juga sih, Kak, yang berhasil kayak beli kopinya juga gitu, itu kan lumayan ya dari harga kita bisalah dapat 50%-nya.
Mhm. Iya. Iya. Diskonnya banyak sih itu.
Itu kan kayak buat menghemat ya kalau misalnya kita kayak pengen jajanan yang memang, eee, jauh gitu harganya, tapi enak juga gitu kan.
Iya.